Après oui, c'est au talent, heu, à l'ex à l'expérience et cetera et donc, heu, si jamais on voit que ça peut être un petit peu bourbier, ben on peut pas voilà le le le personnage peut tout simplement envoyer balader les gens s'ils leur posent trop de questions. Ça, c'est aussi des choses qui existent dans la vraie vie, heu. Si on va voir quelqu'un dans le bar et qu'on lui dit, heu: «Et machin et truc, tu peux m'aider? Machin et cetera», à croire qu'il nous connaît pas, bah, il va nous envoyer balader. Donc c'est peu, s
Ouais! OK, d'accord. Oui, tu fais quoi? Et tu viens d'où? Et comment tu t'appelles? Et tu gagnes combien? Et ta mère, c'est qui? Heu, voilà, le le le le flux de questions incessantes peut être interrompu, c'est vrai, heu, naturellement et mmh, est-ce que <laughs> oui, c'est sûr. Est-ce que hem combien de temps ça fait exactement que tu joues à Pathfinder 2?
C' C'est ça. <laughs> Et du coup ça le rend crédible. <laughs> Waouh ça Pathfinder 2 exactement, ça doit faire, heu, 5, heu, 6 ans peut être?
OK, donc, heu, toujours en maître du jeu?
Ouais. Heu, et en joueur aussi à d'autres moments de la semaine, ouais, les 2.
Bon, donc on on est vraiment sur, heu, une grosse expérience, heu et de une grosse création de personnages. Heu, comment tu fais aussi pour pas tourner en rond toujours? Heu, pas être tenté de reprendre un personnage? Ou alors, est-ce que le fait que tu joues avec des gens différents aussi. Heu, te permet de recycler, heu, comme on peut dire, heu, un personnage qui a déjà été construit?
Alors, heu, justement, je joue qu'avec les mêmes personnes. C'est là tout s tout le l'intérêt du fait que du coup, je les connais très bien. Je sais ce qu'ils aiment. Je sais comment un petit peu les manipuler et cetera pour les pour les amener à mes fins. Mais, heu, d'un autre côté voilà, ils ils ont déjà vu énormément de choses que je leur ai fait jouer. Donc, heu, il faut se renouveler. Après, il faut se dire aussi que personne n'est complètement unique. Si on arrive dans un petit hameau heu, de pêcheurs, bah les pêcheurs, c'est un petit peu tous les mêmes. Ils ont vécu toute leur vie ici. Peut-être qu'il y en a un qui a déjà été à la capitale s'il faut, et cetera. Mais c'est des gens simples, heu, qui sont voilà, heu, ancrés dans leur terre et donc du coup, heu, ils se ressemblent un petit peu tous. Ils ont les mêmes v les mêmes valeurs, et cetera. Donc c'est a c'est assez facile dans ce genre de moments de d'avoir un truc un peu générique qui fonctionne et qui soit cohérent.
Ah! Mmh. La difficulté. Ouais. Mmh. OK.